อ๋อ โอ้ ก็เป็นมื้อเช้าที่แบบว่าง่าย ๆ ดีนะคะ แล้วก็คือเขาก็ เขาก็ชอบด้วยใช่ไหมคะ?
ใช่ค่ะ หลัง ๆ มานี่เริ่มชอบขนมปัง เพราะว่าเราเริ่ม เพิ่งให้กินขนมปังตอนเขา 1 ขวบค่ะ อันนี้ก็กินมา 3 เดือนแล้ว แล้วเขาก็จะมีมื้อเช้าเป็นมื้อหลักว่า จะเป็นขนมปัง Whole wheat อาโวคาโด แล้วก็ไข่นะคะ แล้วก็จะมี ช่วงนี้แม่ปลูกแก้วมังกร อย่างเงี้ย เราก็จะเอาแก้วมังกรมาเป็น ผลไม้ กับส้ม อย่างเงี้ยค่ะ ทุกมื้อเลย สลับ ๆ กันไปกับผัก
อืม ค่ะ อืม อ้าว เหรอคะ? อ๋อ เขาก็กินผลไม้ด้วย